حلو أوي. أنا هابدأ من النقطة اللي أنتِ انتهيتِ بيها. فكرة إن هو إنِّك بتتغدّي معاهم، طَب ليه لأ؟ ليه مثلًا ما تنسَّقيش وقت break؟ آآ، ما هو برضه ت خدي بالِك 9 ساعات هيكونوا مثلًا كتير عليكِ، آمم فليه ما فكّرتيش إنه مثلًا وقت الغدا أو على الأقَل يب يعني وقت الغدا مثلًا الوجبة الأساسية في البيت، فممكن آآ، ممكن تكون ده الوقت اللي تقدري أنتِ تخرُجي معاهم تتجمّعي تتجمّعوا مثلًا ت تتغدّوا. وممكن بعد الشُغل مثلًا آآ، يعني أنتِ بتقولي الشُغل 9 ساعات، فممكن يكون فيه بعض الوقت حتّى بعد الشُغل.
اهم. اهم. أيوه.
آآ، ف هل أنتِ مثلًا أنتِ يعني هل بَعد الشُغل برضه حتّى ما عندكيش الطاقة أو ما عندكيش الوقت إنّك تقضّي شوية وقت معاهم؟ وبرضه نقطة تانية، هل برضه ال يعني الشُغل ده على مدار الأسبوع لا ب بيكون فيه يومين راحة مثلًا؟
إمم. لأ طبعًا في إجازة، طبيعي. آه، بيكون فيه إجازة يومين لأ، يعني مش بس يومين، ممكن يكونوا 3 أيام كمان. آآ، يعني أحيانًا بيكون 3 أيام في الأسبوع مش يومين، بس فيه طبعًا يومين ثابتين دُول ما بيتغيّروش آآ، دُول أيام الإجازة. آآ، واليوم التالت ده أحيانًا عادي ممكن يعني يتحَط في الجدول بتاعي في الشُغل ويعني ممكن أسبوع آه، أسبوع لأ، على حَسَب. آآ فأنا يعني أنا شُغلي مَرِن، مَرِن جدًا الصراحة، بس أنا مش عارفة أستَغِل مرونته دي في أي حاجة، مش عارفة أنا مش عارفة أتحرّك ليه، يعني أنا مش عارفة آمم، زي ما قُلت لك في الأول كده، أنا مش عارفة أنظَّم يعني اليوم، م مش عارفة أرتِّب وقتي، آمم مش عارفة إن أنا آآ، يكون ليّا routine معيّن، آآ، بحيث إن أنا أعرف آآ، أشتغل وأقعُد معاهم آآ، و و والاقي الوقت ت الكافي ده، إمم.
إمم. اهم. جميل. أها. إمم. إمم. صحيح. طَب آه.